ใช่ ๆ ค่ะ ช่วยกัน เพราะตอนตัวหมวกเองก็ชอบทำ จักรยานเขาเลย เพราะว่าจักรยานเราก็มี แต่ว่าจักรยานเรามันไม่มี มันไม่มีเกียร์ เวลาปั่นขึ้นเนินมันลำบาก ปั่นแล้วก็แบบว่า แบบ เออ มัน มันเหนื่อยอะค่ะ ส่วนตัวของหมวกเองก็มองว่า เออ เอาจักรยานเพื่อนไปด้วยกัน เดี๋ยวตอนเย็นน่ะ พอขายน้ำมันที่ปั๊มเสร็จ ไปช่วยเพื่อนขายน้ำมัน ใช่ไหมคะ พอปิดปั๊ม ช่วยเพื่อนปิดปั๊มเสร็จ เดี๋ยวเพื่อนก็ปั่นจักรยานมาส่งที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม แต่จักรยานนี่คือจักรยานเขาเลย อ๋อ ครับ ครับ ครับ งี้แสดงว่าก็ แสดงว่ากับเพื่อนคนนี้ก็สนิทกันมาก ก็ต้องไปปีนต้นไม้ด้วยกันเหมือนกัน
ปีนต้นไม้ ปีนต้นไม้ด้วยกัน เหมือนกัน ก็ไปด้วยกันเป็นแพ็กคู่ตั้งแต่ประถม ตั้งแต่ ป. 1 ค่ะ จน แต่ ตั้งแต่ ป. 1 จนถึง ม. 6 อยู่ด้วยกันแบบตัว ตัวติดกัน แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะคะที่ อ่า เป็นสาบาน เป็นเพื่อนสนิทกันด้วย แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจำได้ไหมนะคะ ก็คือเป็นน้ำตกด้วยกัน จะมีผู้หญิง 4 คน ปั่นจักรยาน หมวกเองก็ซ้อนเพื่อนเนี่ยแหละ เพราะเพื่อนตัวใหญ่หน่อย เราตัวเล็กมาก เราก็ได้นั่งซ้อนท้ายเนี่ย ปั่นจักรยานไปหมู่บ้านหนึ่งไกลประมาณ 10 กว่าโล
<laughs> อืม ครับ อืม อืม ครับ ครับ โอ้! ครับ อืม ครับ ครับ โอ้โฮ! ปั่นจักรยานไป 10 กว่าโล
ใช่ค่ะ ไปเที่ยวน้ำตก เป็นผู้หญิง สี่ คน <chuckles>
นี่มันสุดยอดยิ่งกว่าผมเยอะเลย <laughs> เตยน้ำตก อืม ครับผม
ใช่ แล้วพอไปน้ำตกเสร็จ จอดจักรยานไว้ในป่า เสร็จแล้วก็พากันเดินขึ้น ข เข้าป่าไป แล้วก็ไปเล่นน้ำกัน 4 คนเป็นผู้หญิง แล้วก็สาบานว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่ตอนเด็ก อันนี้คือจำได้ตอนน่าจะมัธยม เอ๊ย! มัธยมต้น
ครับ อืม อืม ครับ อืม ผมฟังคุณหมวกแล้วทำไมผมยิ้มตามก็ไม่รู้ <laughs>
<laughs> แล้วคุณบ้านล่ะคะ ใช่ แล้วคุณบ้านเป็นยังไงคะ? มีแบบว่าเพื่อนในวัยเด็กที่แบบว่ามีความผูกพันอะไรกันแบบนี้ไหมคะ?
อืม เข้าไป สี่ คน อืม

อืม นึกถึงส่วนมากจะเป็นการเที่ยวกับครอบครัวครับ เพราะวัยเด็ก มันเป็น
อืม ตอนเด็กได้เที่ยวบ่อยเหรอคะ?
อ่า ไม่ได้บ่อยครับ แต่ว่าด้วย ด้วยความที่ว่าเป็นลูกคนจีน เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็เน้นทำกับครอบครัว แล้วก็ ต เขาเรียกว่าตระกูลหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าเป็น เป็นนา เป็นนามสกุล หรือในครอบครัวใหญ่เดียวกันน่ะครับ จะไปเที่ยวด้วยกันบ่อย ๆ หลัก ๆ เรื่องนั้น
ค่ะ อืม ค่ะ เหมือนเป็นกงสีไหมคะคุณบ้าน? ที่บ้าน
ไม่เชิงครับ ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น
ค่ะ
มันแค่ประมาณ 10 ครอบครัว
โอ้โฮ ก็เยอะนะ <chuckles> ไม่ขนาดนั้นแต่ 10 ครอบครัว <chuckles> ค่ะ
<chuckles> จริง ใช่ครับ ครอบครัวหนึ่งก็ประมาณ 3 คนน่ะครับ เฉพาะหลาน ๆ นะ จะไปกับครอบครัว เพราะว่าเวลาเขาไป ไปเที่ยว อย่างเงี้ยอะครับ อย่างแรกคือมันต้องมีการนัดแนะ ซึ่งสมัยก่อนน่ะครับ มันจะไม่มีโทรศัพท์
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ
อา เราก็ต้องให้ปามพ่อไปทามแม่ไป คุยกับญาติพี่น้องคนนี้ ๆ จะไป ๆ จะไปยังไง ซึ่งคล้าย ๆ กับการไป ไปเชงเม้งอะครับ ว่าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ แล้วบ้านก็ไม่ไกลกันเท่าไร 2-3 กิโล ก็เดินไป ไปคุยกันครบ 10 ครอบครัวเสร็จปุ๊บ อา แล้วก็นัดกันอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็น
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ครอบครัวก็คือจะอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน อย่างงี้เหรอคะ ไม่ไกลเท่าไรเหรอคะ?
ใกล้ ใช่ อ่า ประมาณ หนึ่งถึงสาม กิโลครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ก็ ก็โอเคนะคะ ดูอบอุ่นดี
อืม แล้วคุณหมวกล่ะครับผม? แล้วคุณหมวกอะครับ วัน วัยเด็กคิดถึงอะไร?

อืม อันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการหนีเที่ยวเสียมากกว่า ก็คือไป ไปเล่นน้ำเหมือนเดิม แต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่ว่า สวนอะครับมันหายไปแล้ว ก็เลยต้องไปในห้างสรรพสินค้าแทน
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ดีจัง ได้เป็น เที่ยวในห้างสรรพสินค้าได้เนี่ย เป็นความฝันเลยนะคะ ของหมวกเองอะ
อืม อืม <chuckles> สมัยก่อนห้างไม่ค่อยมีอะไรเหมือนปัจจุบันนะครับ แต่ว่าที่เซ็น ที่ ที่เด็ก ๆ ชอบกันคือ เขาจะมีคือ ข เขาเรียกว่า อะไรนะเป็นคล้าย ๆ ค มาชีน ที่ให้คนไปนั่งเล่นเ หมือนที่ในห้างบางห้างที่หยอดเหรียญอะครับ แต่ พ สมัยก่อนอลังการ มีหุ่น
อ๋อ ๆ จำได้ที่จับตู้ผลไม้ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ?
ใช่ครับ แล้วก็เป็นหุ่นตัวใหญ่ ๆ เราไปนั่งข้างใน หรือรถคันใหญ่ ๆ ซึ่งสมัยก่อนของที่มันล่อตาล่อใจเด็กเนี่ย มันไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้อันนิดเดียว อย่างเช่น ม้า อย่างเช่น ม อย่างเช่น ม้าหมุน หรือม้าขี่อะครับ ไอ้ที่หยอด 10 บาท แล้วก็อันเล็ก ๆ สมัยก่อนในห้างเบ้อเร่อเลย แทบจะเป็น เรียกว่า
อ้าว เหรอคะ? ค่ะ ค่ะ จริงเหรอ สมัยก่อนตัวใหญ่เลยเหรอคะ?
ตัวใหญ่ครับ คือบางครั้ง บาง ขึ้นไปนี่แบบรู้สึกเหมือนขี่ม้าจริง ๆ ก็มีเพราะใหญ่มาก อย่างเครื่อง เครื่องบิน อย่างเล่น การเล่นเครื่องบิน อย่างเงี้ยอะครับ สมัยนี้ก็เล็กนิดเดียว สมัยก่อนนี่ โอ้ ผมว่ามันใหญ่พอ ๆ กับ พอ ๆ กับบ้าน จริง ๆ เรียกว่าอะไรครับ แอร์ 3-4 ตัวต่อกันเลย
อืม ค่ะ ค่ะ อืม แล้วเขาไปไหนหมดเนาะ?
อืม ซึ่งสมัยก่อน อืม น่าจะลด คอสต์ ครับ <laughs> น่าลด คอสต์ หรือลดพื้นที่
หรือว่า พื้นที่มัน ช ค่าเช่ามันแพง ตัวก็เลยเล็กลง <chuckles>
ใช่ เอ่อ เป็น ผมว่ามัน มันลด เป็นเพราะว่ามันมีของขายมากขึ้นอะครับ เน้นของขายสักมากกว่าเพราะว่าเป็นสรรพสินค้าเนาะ เขาไม่ได้เป็นตู้เกม
อืม ค่ะ ค่ะ
อืม แต่เทิด เป็นตู้เกม ช่วง ๆ สมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อน สมัยก่อนนี่เป็นอะไร ก็ไม่รู้
ค่ะ อ ยังไงต้องขอบคุณ คุณ อ คุณบ้านมาก ๆ เลย ที่มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะ
ครับ ขอบคุณคุณหมวกเช่นกันครับ อืม ยังไงผมก็ยังคิดอยู่ว่า เพื่อนนี่จะจำได หรือเปล่า?
ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่รู้ว่าจะจำได้ไหม ต้องดูที่ อันนี้ต้องอยู่ที่สติปัญญา <laughs>
มีน้ำตก <chuckles> ได้ครับ <chuckles> ครับผม ยังไงขอบพระคุณมากครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ